Meglio così, <chuckles> meglio così, che non hai avuto questa esperienz comunque s
<chuckles> Però ecco mi fido di quello che dici tu e ci credo, cioè n non non ho dubbi che sia effettivamente così. Poi, ehm, secondo me più si va giù, più c'è questo attaccamento alla famiglia, questo, mhmm
Mh-mh. Sì Sì, sì, sì, sì.
mhmm, n non lo so. Non non so poi se sia vero, eh, perchè boh, però insomma questa è un'idea un po' che mi sono fatta.
No, no, è accessibile. Mh-mh. Eh.